Totoo 'yun. Pero may mga tao po bang nakatulong sa inyo para po makapag-move on o makapagpatuloy, sa mga setback sa buhay?
Mm. Um, siyempre unang-una sa lahat 'no yung yung pamilya natin, 'tsaka yung pinaka special na ayan 'no yung rason kung bakit, ah, tuloy-tuloy pa rin ako sa ginagawa ko, yung kasintahan ko talaga 'no so, um, yung pinaka goal talaga kumbaga yung future namin kaya yun yung rason na hindi talaga ako tumitigil 'no. Parang siya yung gasolina ko sa araw-araw kumbaga 'di ba? So ayun 'no. <sniffs> Tapos ayan may mga kaibigan din 'no yung pamamagitan ng tahimik pero ano tunay na prosesyo 'di ba? So yung ano kapag namomroblema ako 'no yung simpleng uupo lang sila kay di nila ako kailangan pilitin kausapin, ganyan 'no. Pinaparamdam lang nila na andiyan sila kumbaga.
Mm. Oo, hmm, wow. Totoo. Hmm. <laughs> Opo. Mm. Totoo. Hmm. Ah, solid po yung mga ganyang kaibigan, yung tipong hindi mo kailangang magkuwento alam na nila. Oo, gano'n handa silang makinig, mm.
Mm. Mm, mm, mm. Tapos ayan mm, yung mga nakikinig pero walang panghusga 'no, minsan kasi, um, mahilig yung mga tao na ayun 'no, magtanong kung anong nangyari, tapos ano, um, bibigyan ka solusyon gano'n, um, pero in the first place 'di ba? Hindi naman solusyon yung hanap mo, gusto mo lang nakikinig talaga, so ayun.
Opo. <laughs> Opo. Ta ay, totoo po.
Ayun yung, um, hindi nagbibigay ng solusyon tapos, ah, hindi ka pinipilit na maging okey 'di ba? So yung mga gano'n, hinahayaan nilang maramdaman mo yung emosyon mo 'no, hindi ka nila pinipilit na, "huy hindi, dapat ganito ganyan, ganyan" yung mga gano'n.
Totoo yan. <laughs> Opo, totoo yan. Oo.
Mm, so ikaw ba may mga ganyan bang tao sayo?
Totoo yan. <smacks lips> Sa'kin

Naku, ano po yan, eh, nak magandang tanong po yan yung pano yung hinaharap yung mga setback sa buhay. Siguro po ako unang-una kong ginagawa kapagka may mga setback sa buhay is bumabalik ako sa parang mga basic po, kunyari pag pag ililista ang kum kumuha ako ng notebook ng ballpen tas sinusulat ko po, ganun po. Sinusulat ko yung ano ba yung ano ba yung gumana? Ano ba hindi, ganun po, oh. Eh, kayo po?
Mm. Hmm. Hmm. Mm, mm. Mm. Hmm. Ah okey. So, ako ano, um, kapag ganyan yung nangyayari una talaga sa lahat pag may nang mga problemang dumadating sa buhay ano titigil muna talaga ako sa lahat ng ginagawa ko. Bigyan ko sarili ko oras makahinga kumbaga. So, kahit ilang minuto lang ganyan nilay-nilay tapos ang ah, magre-reflect ako, 'no? Tatanggapin ko yung nangyari, 'no? Tanggapin yung realidad. Kasi, ayun una sa lahat kailangan natin tanggapin yun, 'no? Ah, mahirap pero pag tinanggihan mo kasi yung, um, realidad, ah, parang ano, ah, tumatakas ka na lang sa problema kumbaga si, 'di ba? Mm. Hmm.
Mm. Ah. Opo. Mm. Hmm, totoo yan. Mm. Opo. Ah, oo nga po, 'no? Parang hindi niyo po hinaharap kailangan kasi harapin mo, eh, kung ikaw yung nagkamali kailangan alamin mo mm.
Oo, tama, ah, tapos oo, oo, um, nagustohan ko yung sinabi mo na isulat 'to. Parang gusto kong idagdag yun sa mga paraan. Kasi ayun, oo nga naman, 'no? Kung kung may parang karanasan ka na dati na na parang similar, parang ano ilista mo yung mga kung paano mo naresolba dati, 'di ba? So, tama nga naman, mm.
Ah. Opo. Ay totoo p totoo po yun kasi pagka po ano kaya ko po nililista pagka po nag-iisip-isip lang ako. Parang ang dami pong ano, ang dami pong ideya na pumapasok sa isip ko.
Mm. Mm. Mm. Oo, oo. Ayun ta ga gaya ng sinabi ko kanina, no? Ah, huminga muna tayo, 'di ba? So, um, okey lang magpahinga. Pero siyempre huwag sumusuko, 'di ba? So mm. Okey lang magpahinga huwag lang sumuko, 'di ba? So, kunware, ah, kailangan mong ilabas yung emosyon mo umiyak o kaya, um, kahit matulog muna ganyan, 'no? Gawin mo kasi kailangan ng katawan mo eh kaya nga sumsignal yung katawan mo na gawin yun kasi yun yung kailangan mo, 'di ba?
Opo. Ah, totoo naman po. Opo. Hmm. O Totoo p

Opo, mayro'n din po sa totoo lang, laking pasasalamat ko po 'no kasi, yung parang ano bang tawag do'n? Parang yung sumusuporta sa'kin parang sa emosyonal kung ano, sobrang laking papel po ng pamilya ko kasi sobrang maintindihin nila. Kasi po hindi po lahat, alam niyo po hindi po naniniwala po akong hindi lahat ka kunyari po lalo na pag breadwinner, hindi lahat ng pamilya parang maintindihin, yung iba parang, ang iniintindi lang Opo gano'n yung ibang pamilya, kaya po parang sobrang nagpapasalamat ako kasi yung pamilya ko sobrang maintindihin nila kun kunyari po katulad nito yung pagka pag-alis ko ng trabaho, hindi sila yung parang, "umalis ka wala ka pang pambalik ng trabaho" ay, alam niyo po yung parang naninisi gano'n. Kaya po sobrang, sobrang na napakapalad ko po na sila po yung mga naging pamilya ko gano'n po at saka po kahit yung, may may partner din po ako tapos, um, kahit siya po nung parang sinabi ko na "Hala, sabi nung ano ko sa akin ng boss ko sa'kin ayaw niya na daw sa akin. Mag-isip na daw akong umalis" ganon, ginanon po kasi ako sa trabaho ta's sabi ko, ta's sab sabi niya agad sa'kin parang, "Oh, ano sige ano bang kailangan mo?" Parang lahat po talaga sila sobrang supportive parang walang sinisi na, "Sabi ko sa'yo 'wag mo ng puntahan yan, sabi sayo 'wag mo ng applyan yan" ganon, ganon po kaya
Mm. Mm. Tama, tama. Demanding pa, eh. Mm. Mm, mm. Hmm, mm. Mm, mm. Ah, oo nga naman. Mm, mm. Mm. Mm, ah, oo. Mm, mm. Oo, mm, mm, mm. Oo, nakuha ko 'yun 'no parang natamaan ako do'n sa side na ano 'no, nasisisi kapag may mga ginawa. Pero ayun, parte talaga yan ng buhay gano'n 'no. Naging tradisyon ng mga Pinoy na ganyan, eh, na ano 'no humanap ng butas lagi.
Opo. Totoo po kaya 'Yun nga po, eh, kaya parang ako po sa totoo lang hindi lang naman po sa'kin nangyari yung gano'n, naaawa po ako sa iba na parang
Mm. Mm, mm.
'yung magulang nila sinisisi pa sila kapag may mga setback sa buhay, 'di ba po?
Mm, mm. Tama, tama oo.
Kaya po gano'n, pero may mga natutunan naman po ba kayo sa mga setback na na-ibahagi niyo sa'kin?

Totoo po yan, saka ang ganda po nung ay totoo po, totoo mahal ang mga gamot ngayon.
Mm, mahal pa naman ng gamot mm. Mm.
Lalo na pag maintenance hindi puwedeng ano yan, eh, ipag-paliban.
Mm. Opo. Tama po, tama, oo.
Totoo, pero gusto ko po yung sinabi niyo na ano, "Yung pagiging positibo, hindi kailangan maging masaya." Kasi parang ano oo nga ngayon ko parang na ano yun na, Oo nga no, kapag positibo hindi kailangan maging masaya, okey lang maging malungkot.
Mm. Mm, mm. Oo hindi naman ibig sabihin masaya ka na pag positibo ka, eh.
Oo nga.
Parang tinitignan mo lang di ba, yung ano yung parang, um, positibo sa buhay, yung bright side kumbaga, hindi naman lagi hindi naman lagi masaya yung buhay talaga.
Mm. Totoo po yan, parang ano lang po siya, eh, siguro po yung pagharap po natin sa mga setback para sa setback sa buhay parang ano siya kailangan kailangan maging matalino ka hindi puwedeng palaging emosyon, kailangan maging matalino ka kung pano mo haharapin, para mapagtagumpayan mo siya. Kasi, ano pagka po malungkot lang tayo ano po pag malungkot lang, hindi ka makakapag-isip ng maayos o para mang malungkot ka tapos hindi mo pa ginamit talaga yung ano hindi ka naging matalino wala, walang mangyayari sayo.
Mm. Mm. Tama. Mhm. Mm. Mm, mm. Mm. Tama, tama.